Oye, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiere cambiar su estilo? ¿Por dónde empezarías?
Mira, mira, lo que a mí me me funciona, y lo que el pensamiento que pasa por mi mente cuando quiero probar algo, que digo: "Oh, voy a ver cómo se me ve, o quiero experimentar esto nuevo", le diría es que que experimente total totalmente con seguridad. Si le gusta, o o le llama la atención, que lo haga perfectamente, porque cualquier cosa, si no funciona, pues, no tiene nada que perder, ¿verdad? Se este, solamente solamente, pues, si no le gusta, pues, vuelve al al estilo antiguo, ¿verdad?, no pasa nada. Pero yo creo que sí, mientras experimentando y más que nada salir de tu de tu burbuja, salir de tu de tu zona de confort, porque si nunca sales de de esa burbuja, de tu de tu lugar seguro, pues, no vas a saber realmente si si te gusta algo, o o si no te gusta algo que que quieres experimentar, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que experimentando es como como se puede. Y como te digo, cualquier, eh, cualquier cosa que pase, pues, puedes volver a tu look anterior sin sin pasar sin pasar pena o algo así, ¿verdad? Porque, pues, es normal que que digas: "Okey, esto no me gustó, entonces voy a volver a como lo hacía antes".
Claro. Claro. Oye, pero ¿qué pasaría si es, eh, algo que es como radical? O sea, no sé, por ejemplo, eh, en alguna chica que diga: "Ah, yo quiero cambiar de estilo, y de repente, eh, me voy a rapar", ¿no? <chuckles> O sea, creo que si es un cambio totalmente distinto, ¿no?
Okey. <chuckles> Okey, fíjate que de esos casos, eh, te diría que el cabello crece de nuevo, pero tengo entendido que a las mujeres les crece les crece más lento que a los hombres, por ejemplo, yo me y si yo me rapo como al mes, o a los 2 meses, yo ya voy a tener el cabello igual, eh, igual de largo que tenía antes de rapármelo, pero yo creo que, ah, en una mujer es muy diferente, entonces yo creo que ahí sí es algo muy radical, y de hecho, he conocido, eh, tengo amigas que se han hecho el corte ese de como de, mm, muy cortito, ¿verdad?, de de rapado de los lados y como que de lado como como de hombre, ¿okey?, eh, sin sin ofender, ¿verdad?, pero pero así algo así parecido. Y fíjate que que al principio, cuando yo conocí a mi amiga tenía ese ese corte, y me dijo que le gustó, pero pero como que se lo dejó crecer, ya después como que dijo: "Okey esto nomás fue para para experimentar". Sí, dijo que fue como para experimentar, y y y ahora tiene tiene el cabello super largo, aunque fíjate que se me hace muy curioso verla con el cabello largo, cuando yo la conocí así con el con el cabello super corto.
O sea, sí, pero, exacto. Sí. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Okey. No es lo mío. Claro. Y que, bueno, seguramente, eh eh, se le ve, pues diferente, ¿no?, todo todo ese estilo. Pero, por ejemplo, digo, en caso de de de, no sé, de algún color, ves que hay mucha gente que se lo pinta rosa o azul o así, ¿no?, este, digo en ese en ese aunque es un cambio radical, o sea, sí puedes esperar, no sé, una semana y te lo vuelves a pintar de tu color normal, pero sí de que, o sea, o tendrías que ponerte extensiones o tendrías que usar una peluca, o algo así, ¿no?
Sí. Sí, sí. Sí, pero fíjate que también en ese caso, eh, el tinte no dura mucho. Entonces con las lavadas como que a la semana o a las 2 semanas empieza como que a perder el color, pero pero entonces yo creo que ese el el el tinte dependiendo de cuál tinte uses, ¿verdad?, porque hay tintes de buena calidad, hay otros tintes de mala calidad. Entonces hay unos que aguantan más lavadas que otros. Pero yo creo que en ese caso, si tú te quisieras pintar el pelo o algo así, podrías utilizar una alguna herramienta de de edición de fotos para pintarte el cabello.
Claro. Claro. Exacto. Era justo lo que te iba a preguntar. Si, si, si tú recomendarías como probar con estas plataformas nuevas que hoy ya o algún filtro de de Instagram o algo así, como para que te dieras una idea si realmente sí te gustaría o no, eh, hacer este cambio tan tan extremo, ¿no?
O también Ey, claro. Y fíjate que yo yo he llegado a hacerlo así de que, una vez me me entró como que el pensamiento intrusivo: "¿Cómo me veré si me rapo el cabello?". Y y me tomé una foto y la metí a un filtro donde donde sales así pelón. Y la verdad, no me gustó, no me gustó para nada y dije: "Okey, raparme no es lo mío". Entonces yo creo que sí, son son muy útiles, porque no necesitas experimentar, así como que arriesgarte tanto, solamente lo ves y dices: "Okey, se ve se ve decente, se ve bien, me gusta". Entonces como que sí te podrías arriesgar a hacerlo. También están ese tipo de herramientas, por ejemplo, creo que si no estoy mal se llama Visagismo, que hay unos filtros que se llaman visagistas que te analizan tu forma de tu cara, y te dicen qué qué cortes de cabello van mejor con esa forma de tu cara. Entonces yo creo que en base a esa recomendación que te da el filtro, pues, puedes ver qué qué corte es el que más te agrada a ti, entonces, tú dices si te dicen: "No, pues, este estos cortes de cortos de arriba y de los lados, eh, largo o algo así". Como Sí, claro. Entonces, yo creo que también son una muy buena herramienta para alguien que no se quiere como que arriesgar tanto, de decir: "No, es que es mi pelo, ¿qué qué voy a hacer si no me gusta?" Entonces yo creo que, que esa es una muy buena herramienta y un muy buen paso para empezar.
Ajá. <chuckles> Okey. Sí. Okey. Claro. Ajá. Sí, rapado o lo que sea. Sí. Sí, yo creo que sí, porque finalmente, eh, cuando haces un cambio de estilo, este, pues, te arriesgas, ¿no? Y creo que ahora, con la hay que justo, utilizar la tecnología para, o sea, para sí hacer este cambio, pero, yo creo, que en algo que te haga sentir bien, ¿no? Más allá, de si te favorece o no. O sea, que a ti te guste. Pero, que te quería preguntar, ¿tú tú crees que alguien que decide, eh, cambiar de estilo, lo hace por, no sé, por aburrimiento, por depresión, por por diversión. O sea, ¿qué crees que lleva una persona, a a hacer este tipo de cambio? O sea, no de cortarse las puntitas, hacerse onda, o sea, algo realmente, eh, diferente.
Sí, claro. Okey. Okey. Fíjate, que, yo tengo una experiencia personal, que yo toda mi vida, había usado el mismo corte de cabello, así como que, de peinado de la gi de ladito, como, no sé. Sí, como sí, como de niño bueno. Y como mi cabello es muy ondulado, entonces, a mí se me hacía, como que una una onda. En vez de estar estar liso, se hacía como que una una U en mi cabeza. Entonces, eh, f yo batallaba mucho, y que decía: "Oye ya me despeiné". incluso, llegué llegaba a traer un peine y un espejo, para estarme acomodando el cabello a cada rato. Entonces, una vez, hace más o menos, 1 año, fue cuando dije: "Oye, ¿y si cambió el corte de cabello?". Y, empecé a buscar yo, tipos de cortes, de que, ah, cortes de pello para cabe cabe Sí. Entonces, empecé a ver unos empecé a ver unos. Y luego, me salió un video de un peluquero, que: "Ah, le voy a hacer este corte a este muchacho". Y tenía el cabello como yo, y dije: "Oye, me gusta cómo se le ve el corte a él. Me me lo voy a hacer". Y fui con mi mi con mi peluquera, y le dije: "Oye, oiga, me me gustaría cortarme el pelo, pero ahora va a ser diferente. Mire, le traigo la foto, para para que lo vea y todo". "Ay, fíjate que ese corte, te va a quedar bien". Y me lo hizo, y fíjate, que me encantó. Entonces, como que yo lo hice, más que nada, por, también, porque toda mi vida lo había usado, pues, entonces, el corte de niño bueno, entonces Sí, estaba aburrido. Y también, el mismo el mero hecho de que, a cada rato, me me estaba peinando. Y ahora, por así decirlo, mira, es como corte de brócoli, por así decirlo. <laughs>
Ya. Como de niño bueno. <chuckles> Ajá. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Para tu tipo de pelo, ¿no? No. Ah, qué bueno. Ya estabas aburrido. Sí. Ah, ya. Y aparte, está súper de moda ahorita, ¿no? Todos son brócoli.
Sí. Y fíjate, que es súper cómodo, porque salgo de bañarme, y me me u em, me sacudo un poco el cabello, y se acomoda solo. No no tardo ni 5 minutos.
crema para peinar, y listo.
Sí, sí, sí. Y justamente, no tardo tanto, y aparte, la crema de peinar me dura me dura bastante. Entonces es muy muy me gusta mucho, muy cómodo, porque ya no tengo que estarme viendo el cabello a cada rato como antes, ya no tengo que llevar un peine a todos lados. Entonces yo pienso que que fue un gran cambio para mí y fíjate que que me han dicho que se me ve mejor ese corte.
Sí. Era justo lo que te iba a decir. ¿Qué qué opinó, por ejemplo, tu familia, que son los que, pues, finalmente te ven a diario, cuando llegaste, eh, después de, como bien mencionas, estar muchos años con este mismo look, este, pues, verte diferente, qué te dijeron?
Pues fíjate que mi familia más cercana me dijo: "Ah, mira, cambiaste, te te cambiaste el corte de pelo y todo eso", pero no me dijeron como que, ah, bueno, nada malo, como que nada más dijeron: "Ah, mira, ya le cambiaste", y hay unos, y hay personas que sí me dijeron que: "Oye, sí te cambiaste de corte de pelo", porque justamente, eh, yo lo hice entre la transición del de vacaciones, que fueron como 3 meses, y cuando volví a la escuela. Entonces cuando llegué, mis amigos me vieron con con ese corte y me dijeron: Ey, no te conocía", porque se me hace raro, porque hay hay gente que me ha dicho que que no me que no me reconoce, que me que me ha dicho: "Ah, ¿cómo que eres tú? No te conocía", y yo: "Ah, caray, ¿a poco sí cambio tanto?"
Ah, ya. Ajá. <chuckles> Oye, ¿no no te molestaban así como como de: "Ay, te hiciste base", o así?, porque, pues, supongo que con el de ladito era como más, eh, peinado y como relamido. Y el y este es como más suelto, ¿no?
Sí, sí. Pues, fíjate que no me han dicho nada, pero justamente me lo dicen muy seguido, que que ese corte de cabello, se me queda muy bien, el que me he hecho, el de el de brócoli. Entonces, yo y a mí me gusta cómo me veo en el ca en el espejo. Me veo y digo: "Ah, sí, mira, se ve bien". Y y la gente me lo ha dicho. Entonces, yo creo que es un fue un buen cambio, y a aunque no no me lo dijeran, de que: "Oye, es un buen corte". A mí me gusta, entonces, yo yo me quedo con él.
<chuckles> Ah, pues qué bien. Perfecto. Eso es lo más importante, ¿no? Que tú te sientas bien y que te veas al espejo y digas: "Sí, sí, sí, soy yo", ¿no? "Sí, me gusta". Oye, ¿qué tipo de errores crees que, eh, <sniffs> que la gente, normalmente, eh, eh, pues, eh, le ocurren al al intentar cambiar de de imagen?
Sí, claro. Fíjate que, justamente, yo creo que es como que la desesperación o algo así. Bueno, hablando del contexto del corte de pelo, que como que "Oye, pues no me gustó cómo se me ve". Voy a, eh, que en el primer corte, se lo cortan el primer día, y ya como a los 3 días vuelven a su corte, aunque no sea ese corte que se hicieron, se lo vuelven a peinar como antes. Y yo creo que ese sí es un gran error porque, justamente, así le pasó a mi hermano, que mi hermano se pe e él sí se peina. Tiene el cabello muy, muy lacio, muy, muy liso y él sí se peina de lado, y una vez dijo: "Oye, pues me voy a cambiar el corte de cabello, me lo voy a peinar así como de librito". Y fíjate que que él sí, a mí me gustaba cómo se veía, pero él no duró ni ni el mes con el corte de cabello porque, dije sí, no se acostumbró. Y yo le dije: "No espérate, es que déjatelo crecer, ya que te crezca". "No, no, no, no, me lo voy a cortar así como me lo cortaba antes". Y él: "No, espérate, espérate, deja que te crezca". Y no, como que él se desesperó, pues, porque como no se le vio bien a a la primera, como que ahí dijo: "No, no, ya no, ya no". Entonces, como que yo creo que ese sí es un gran error de las personas que piensan que como que a la primera se van a ver bien, eh, porque también es algo como que mental, te estás viendo un cambio en ti que que nunca te acostumbraste a verlo. Entonces, ver algo nuevo en ti como que es muy, muy impactante y, al principio, puede que no te que no te acostumbres, pero ya después como que le agarras el gusto.
Ajá. Ah, ya. Ajá. <chuckles> Ajá. No se acostumbró. Ya. Claro. Sí. Sí, aparte, te voy a decir una cosa, cuando s recién sales como de de la barbería, o del salón o así, eh, para empezar te peinan como extraño, ¿no? Y luego como que te tienes que ir adaptando tu ojo también, y y tu forma de peinar, pues, al nuevo estilo, ¿no? Y entonces eso tarda. Es como una transición, como bien mencionas. Y no es como que la primera el primer día que ya te veas, guau, ¿no? Este, pero bueno, sí sí, tienes razón. Oye, y por ejemplo, digo, hemos hablado mucho de la imagen y todo esto, pero por ejemplo, eh, no sé, si te ha pasado, eh eh, o conoces a alguien que haya cambiado de estilo, pero por ejemplo, no sé, de de forma de comer, ¿no?, que también, eh, o sea, que antes comía como pura comida chatarra y tal, y y de repente dijo: "No, ¿sabes qué? Voy a cambiar y ahora voy a empezar a comer, eh, no sé, sano".
Sí, sí, sí. Sí, claro. Okey. Fíjate que si sí he conocido un un caso así como el que tú mencionas, de que, eh, una persona que dijo: "Oye, pues, voy a comer más sano". Desconozco cuáles eran los motivos, pero es una amiga mía de de la pre de la secundaria, de la preparatoria, de de hace ya, ponle 10 años, ¿okey? Entonces yo la cono yo la conocí, y ella era una persona llenita. Entonces, cuando nosotros salimos de la prepa y que ella se metió a la universidad, fue un un cambio para ella porque se metió a hacer ejercicio. Y aparte se metió a estudiar nutrición. Entonces como que eso le benefició bastante, y y justamente dejó dejó de estar llenita. Ahora es una persona delgada. Si si te pongo una foto de de antes y una foto del después, fíjate que vas a decir: "Okey, sí, sí es un gran cambio, ¿no?" No es como que sea irreconocible, ¿no?, porque su cara y ella y todo lo demás sigue igual, pero sí sí es un gran cambio físico. Entonces sí, sí, sí, puedo comentar que he conocido un caso de esos.
Ujú. Claro. Claro. Okey. Claro. <chuckles> Ajá. Oye, pues hay que pedirle unos tips. <chuckles> Este, pero sí, eh, bueno, eh, un poco para para la como la última pregunta, ¿qué consejo, pues le darías a alguien para que mantenga este nuevo estilo? O sea, eh, aparte de de, pues, acostumbrar a su ojo durante un par de días, ¿no?
Ay, sí. Okey, pues yo le diría que no se vaya con la con la imagen que que le o sea, que mental que tiene él de cómo se le va a ver que que con el tiempo se tiene que ir adaptando así como que peinando, encontrar una forma en el que su por ejemplo, en el peluquero, por así decirlo, que se cortan el cabello y y no, tal vez no te lo vayan a dejar como en la en la foto que tú diste de referencia, ¿no?, entonces tienes que como que irlo adaptando a tus gustos, porque aunque tú tengas el mismo cabello que el muchacho de la foto y todo eso, puede que que pues, eh, a ti te guste otra cosa, ¿verdad?, que tú digas: "Ah, okey, si lo muevo un poquito para acá, me va a gustar más, o si me peino de esta forma, va a ser mejor". Entonces tú como que tienes que encontrar el equilibrio y darle darle tiempo, ¿verdad?, porque no no todo vamos a hacer de un día para otro. Tienes que darle tiempo para para acostumbrarte, y ya si de plano dices: "No, no", entonces pues ya ahí sí ya, mm, pues volverías a lo a lo que te gusta.
Claro. Ajá. Claro. Y adaptarlo también, ¿no?, porque si de repente lo lo peinabas de un lado, le va a costar trabajo como adaptarse a este nuevo estilo, ¿no?, porque ya llevaba como esa forma.
Sí, claro. Sí, sí, sí, por supuesto, porque también el cabello se adapta. Entonces, pues también es mm, parte muy importante eso que dices, adaptarlo.
Claro. Oye, pues te agradezco mucho tu tiempo y estos consejos, eh, para, pues para poder hacer un cambio de estilo con con éxito.
Pues gracias a ti por por escucharme, por estar aquí al pendiente. Me gustó mucho la plática, no nos vemos, espero vernos pronto.
Sí, hasta luego.